जी अ, तो देखिए, मेरे साथ क्या होता है ना और ये ऐसी कोई नई-नई चीज़ नहीं है, जो मेरे अंदर आ गई है, ये मैं अपने अंदर शुरू से देख रही हूँ। कह ये कह दीजिए कि बचपन से, स्कूल में हो गया, फिर कॉलेज में हो गया, फिर कॉलेज के बाद जॉब लगी, उसमें हो गया। अभी अ, जिस जॉब की मैं बात कर रही हूँ, उसकी। तो अ, ये एक चीज़ है मेरे अंदर कि मैं मेरे लिए ना बोलना बहुत मुश्किल है, पहली बात तो। मैं लोगों को मना नहीं कर पाती, लोगों से असहमत नहीं हो पाती। अ, उसके कई सारे कारण हैं। कई बार कारण ऐसा होता है कि मुझे बात नहीं क्योंकि मैं, कहते हैं ना, अंग्रेज़ी में, इंट्रोवर्ट जो कहते हैं, कम बोलने वाला, शांत, मैं बहुत वैसी हूँ। मतलब मेरा अलग में 80 प्र प्रतिशत जो मेरी अ, पर्सनैलिटी है, वो इंट्रोवर्ट ही है अ, तो
हाँ। हाँ।
वैसी हूँ। तो कई बार तो मैं लोगों से सहमत इसलिए हो जाती हूँ हालाँकि मैं असहमत होती हूँ, पर कई बार मैं हाँ, हाँ, हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अरे! कौन अभी कौन मतलब लंबी बात करे या ठीक है। पर कई बार ऐसा होता है कि मैं अपने विचार नहीं रख पाती, या ऐसा नहीं कर पाती, क्योंकि कई बार मुझे लगता है कि शायद, सही समय नहीं है। अगर मैं अगर मैं रख दूँगी, अगर मैं ऐसा बोल दूँगी कि, "'नहीं, नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है।" तो क्या पता सामने वाला मुझे जज़ करे, या सामने वाला मुझे ना पसंद करे। वो भी ऐसे ख़्याल अ, मैं मानती हूँ, आप समझ सकते हो, ऐसे ख़्याल ऐसी जगह पे ज़रूर आते हैं, जहाँ आप जॉब में हो और आप नए-नए हो। मतलब आप फ़्रेशर हो, आपने तुरंत जॉब किया है। आपको पता है, आपके आस-पास सारे लोगों के पास कितना एक्सपीरियंस है, वो कितने बड़े हैं आपसे। अ, वो ऑलरेडी, जो काम आप अब शुरू करने जा रहे हो, वो दसियों साल से कर रहे हैं। तो अ, कई स अ, कई बार अ, ये भी होता है, पर
हाँ जी। हाँ। हाँ। न जी।
कई बार होता है कि मैं बस नहीं बोल पाती अ, मैं मुझे नहीं पता कि मैं पीपल प्लीज़र हूँ या नहीं हूँ, कि मैं बस लोगों को ख़ुश करने में लगी रहती हूँ, कि मैं इसलिए उनसे असहमत नहीं हो पाती या इसलिए उनके मन की बात नहीं बोल पाती या कोई और कारण है मुझे नहीं पता। पर मेरे लिए जब मैं किसी नए जगह पे जाती हूँ तो अपने विचार खुल के रखना ऐसे चाह अ, मैं उदाहरण देती हूँ जैसे अ, मैंने काम किया तो आजकल अ, लगभग काम वर्क फ़्रॉम होम
हाँ।
तो अ, वहाँ पे ऑनलाइन मीटिंग चल रही होती है, किसी ने कुछ पूछा या किसी ने कुछ बोला तो मेरे पास अच्छा आइडिया है या मेरे पास कुछ एक टिप्पणी है जो मैं देना चाहती हूँ, कुछ भी। लेकिन मैं इतना मुझे खुद को इतना प्रिपेयर करना पड़ता है उसके लिए और जब तक मैं कर पाती हूँ तब तक मीटिंग भी ख़त्म हो जाती है।
अच्छा।
कई बार तो मैं कर ही नहीं पाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अरे मैं इतना ओवरथिंक कर लेती हूँ कि अरे! मैं करुँगी तो क्या सोचेगा या रहन देते हैं, छोड़ो। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है अपने विचार रखना नए समूह में। और ये डर भी लगा रहता है कि अरे! क्या सोचेगा सामने वाला, तो ये बहुत है मेरे साथ। तो अ, कृपा करके इस पे अ, मुझे जो है अ, थोड़ा सुझाव दें कि कैसे कम कर सकूँ मैं इस चीज़ को?
हाँ जी। मेरे को एक बात बताइए, कि आपने जैसे बताया कि कोई समूह है अगर आप उसमें हैं, तो आप उसमें बोल नहीं पाती हैं ज़्यादा और कई बार आपको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है, जैसे आप सोचती हैं कि अगर लोग जो बोल रहे हैं, चलो उस तरीके से ही, मतलब चल लेते हैं ज़्यादा नहीं सोचते उस तरीके से ही आ जाते हैं। मुझे एक बात बताइए कि अ, आप अभी इस समय किसी समूह में जुड़ी हुई हैं? और कोई नया समूह मतलब किस तरीके के लोग हैं उसमें और उनका व्यवहार किस तरीके का है?
जी। हाँ, हाँ मैं बता देती हूँ। हुँ। जी, मैंने हाल ही में एक पार्ट-टाइम जॉब शुरू करी है। अ, पार्ट-टाइम क्या एक फ्रीलांसिंग तरह की जॉब ज़्यादा है वो। तो उसमें मुझे अ, मतलब अ, उसमें मैं मेरा जो रोल है वो कंटेंट डेवलपर का है, तो अभी मैं उसमें जल्दी-जल्दी अ, क्या कहते हैं क्योंकि अ, जल्दी-जल्दी जॉइन हूँ तो क आप जानते हैं कि जल्दी-जल्दी जब किसी कंपनी में जुड़े हुए हो तो कई लोगों से बात हो रही होती है, तो कई सारे सवाल होते हैं, आप काम करते हो, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है। कुछ चीज़ों को लेके आप भ्र मतलब डाउटफूल होते हो, कुछ चीज़ें अ, कर रहे होते हो, लेकिन पता नहीं होता सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो और कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी क्योंकि आप नए नए हो तो काफ़ी सारी मीटिंग होती हैं, आपको काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ बताई जाती हैं।
अच्छा। जी। हाँ, जी। हाँ।
तो आप कुछ चीजें समझ पाते हो, कुछ चीजें नहीं समझ पाते हो। तो ऐसे में क्या होता है कि फिर अब मुझे पता है कि ऐसे में मुझे बोलना चाहिए, मुझे बात करना चाहिए, मुझे अगर मुझे नहीं समझ में आता है कोई चीज़ मेरा काम है, तो मुझे 10 बार बत पूछना चाहिए है ना? हम हमेशा से हमें यही सिखाया गया है कि नहीं आ रहा है, तो पूछो एक बार नहीं आ रहा 10 बार पूछो ऐसा। तो मुझे पता है मैं भली-भाँति अ, वाक़िफ़ हूँ इस चीज से कि हाँ, मतलब अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो मुझे बोलना चाहिए या कोई चीज़ मेरे सर ने बोली जो मेरे मैनेजर हैं उन्होंने बोली अ, अगर अ, मुझे उसमें कुछ सवाल है या मुझे उन मुझे उनकी बात से ऐसा कुछ मुझे अपनी कुछ कमेंट करना है तो मुझे रोक के उन्हें बोलना चाहिए। लेकिन मेरे वो इतना मुश्किल है कि नहीं हो पाता और ऐसा नहीं है कि वो लोगों की वजह से जो मेरे अभी मैंने बोला कि जो लोग हैं, वो बहुत अच्छे हैं अ, बहुत अच्छे क्या अ, शुरू-शुरू में सब कम्फर्टेबल फ़ील कराने की कोशिश में लगे रहते हैं, तो अभी के लिए तो मैं यही कहूँगी कि हाँ अच्छे हैं, अगर मैं उनसे पूछूँगी तो वो मुझे बताएँगे, अपना समय देंगे।
हाँ। जी, बिल्कुल। जी। हाँ। हाँ।
पर ये मेरे में ही दिक्कत है ये किसी अ, अन्य इंसान की बात यहाँ पे नहीं है, मुझ में दिक्कत है कि मुझको बहुत मुश्किल होती है अ, अपनी बात रखने में।
अच्छा। जी। देखिए मुझे एक बात बताइए क्या आपकी किसी चीज़ में रुचि है? और मतलब आप उस रुचि को भी उन लोगों के सामने अगर जैसे वो लोग आपसे पूछते हैं, तो उन लोगों के सामने आप उसको भी छुपाती हैं?
जी, अ, हाँ ऐसा होता है कि क्योंकि जब आप बोलने से पहले ही इतना सोचते हो तो अ, जब आप ज़रूरी है जो, आपको पूछना है जो, आपको नहीं समझ में आ रहा है अगर वो सोच बोलने से पहले आप इतना सोच रहे हो, तो स्वाभाविक है कि जो रुचि है अगर जो आपके पास अलग से कोई रचनात्मक अ अ, कह दो कि अ, सुझाव है तो अ, अब वो तो अब बिल्कुल ही वो तो बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए बोलना। क्योंकि जैसे हूँ अ, मैं जिस जॉब में हूँ तो अ, वो कॉन्टेन्ट डेवलपर की है, कॉन्टेन्ट राइटिंग उसमें करना रहता है, पब्लिश करना रहता है। तो अ, मेरे पास ऐसा होता है कि मेरे पास कभी-कभी मुझे उस चीज़ में रुचि है ऐसा नहीं है कि अ, मैं अपनी काम पसंद नहीं करती या मैं ज़बरदस्ती कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे मेरा काम पसंद है इसीलिए मैं ये कर रही हूँ। तो कई बार होता है कि अ, जब मुझे उस चीज़ में रूचि है तो कई सारे अलग-अलग सुझाव आते हैं मेरे पास। अच्छे-अच्छे क्रिएटिव आइडियाज़ जिसे कहते हैं आते हैं। पर फिर मैं अ, इतना सोच लेती हूँ कि अरे! मतलब बेसिक सा ही तो है, क्या ख़ास है इसमें या मैं दूँगी तो क्या सोचेंगे। पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे? या पता नहीं उन्हें कैसा लगेगा? क्या पता नहीं मतलब मैं इतना सोच लेती हूँ कि वो चीज़ फिर नहीं हो पाती, मतलब मैं नहीं कर पाती। मेरी हिम्मत टूट जाती है कि रहने देते हैं क्या ही जा रहा है। मतलब मतलब मेरे एक आइडिया देने से क्या हो जाएगा? ये वाली चीज़ हो जाती है मेरे साथ।
हाँ। हाँ जी। अच्छा। हाँ। जी। ज़्यादा सोचती हैं आप। अच्छा। अच्छा। मेरे को ये बताइए कि आपके मन में अ, मतलब किस चीज़ का डर है? आपको इस चीज़ का डर है कि आपको मतलब आपको मज़ाक बनाया जाएगा या फिर आपको इस चीज़ का डर है कि आपको अस्वीकार कर लिया जाएगा या आपको किसी नौक नौकरी या फिर किसी रिश्ते का कुछ असर किस चीज़ से मतलब कोई ऐसा कुछ आपके साथ पहले हुआ है जिस वज़ह से आपको इस तरीके का डर मन में बैठ गया है आपक आप क्या है आपके मन में? किस चीज़ का डर है ये?
जी अ, देखिए, अस्वीकारता का तो नहीं है, मुझे नहीं लगता कि अस्वीकार नहीं किया जाएगा या मज़ाक बनाया जाएगा, पर मुझे लगता है कि जो अ, एक जो वो वाली चीज़ होती है कि सामने वाला इंसान आपके बारे में क्या सोचेगा? अ, मतलब एक वो इमेज़ बनाने वाली जो चीज़ होती है वो मैं कहूँगी कि है मेरे अंदर। मतलब मुझे फ़र्क पड़ता है, ना कई लोग होते हैं कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता अ, सामने वाला उनके बारे में क्या कह रहा है, वो बस अपना कम करते रहते हैं, उनका जो मन होता है वो करते हैं, मैं वैसी नहीं हूँ। मैं शुरू से ही वैसी नहीं हूँ, तो मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है कि हाँ, मैं जो काम कर रही हूँ अ, वो क उस काम में जो लोग हैं वो मेरे अ, उस उसके बारे में क्या सोचते हैं, उनको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मेरे परिवार वाले क्या सोच रहे हैं, मेरे दोस्त क्या सोच रहे हैं। तो अ, कहते हैं ना कि वैलिडेशन तो मुझे सबसे वैलिडेशन चाहिए होता है अपने काम का अपने काम के बारे में। तो इस वज़ह से मैं बहुत सोच लेती हूँ। दूसरा अ, जो कारण मैं ये कहूँगी कि अ, जैसे मैंने बोला कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, तो वो भी एक कारण है कि मैं मैं बातूनी नहीं हूँ, मतलब मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है अ, अगर मैं किसी नए लोगों से मिली हूँ या कहीं मैं किसी नए जगह पे गई हूँ तो बातें करना और एकदम खुल जाना, सब कुछ साझा कर देना, मैं बहुत शांत स्वभाव की हूँ। मतलब मैं उतना ही बोलूँगी आप जितना मुझसे पूछोगे, मैं ज़्यादा आप अगर मुझसे मिले हो, तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोलूँगी, पर हाँ मैं बोलूँगी, आप जितना पूछोगे मैं उतना बोलूँगी, अच्छे से बोलूँगी। पर हाँ ये है कि अगर आप उसे उम्मीद कर रहे हो कि मैं एकदम एक एक ही मीटिंग में आपसे एकदम खुल जाऊँ अ, दोस्त बन जाऊँ, तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। तो ये 2 कारण हैं, एक तो कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, मैटर करता है इसलिए मैं इतना सोचती हूँ। दूसरा ये कि मैं मतलब मैं बहुत ही शांत स्वभाव की रही हूँ हमेशा से तो मेरे लिए अब वो चीज़ बदलना बहुत मुश्किल हो रहा है।
अच्छा। जी। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा। हाँ। हाँ जी। अच्छा। देखिए अ, मतलब मेरे को एक बात बताइए? क्या आप कुछ चाहती हैं कि आपके अंदर कुछ बदलाव आए?
जी, बिल्कुल अ, क्योंकि आज की समस्या की अ, आज की जो समय है उसका ये उसकी डिमांड है ये अगर मैं
सही बात है।
अगर मैं नहीं अपनी जैसे मेरी जॉब है या मेरा काम है या चलिए ठीक है जॉब की बात नहीं भी करते हैं। अगर अ, मान लीजिए दोस्तों का ग्रुप है, मैं वहाँ बैठी हूँ तो मुझे लग रहा है, मुझे बोलना चाहिए या कुछ भी है। तो अ, मुझे बो मतलब मैं जानती हूँ कि सही है मुझे बोलना चाहिए, मैं चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं बोलने से पहले 10 बार ना सोचूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे दिमाग में कोई ख़्याल आए और मैं बोल दूँ।
जी। जी, मेरी बात सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताती हूँ। देखिए मैं मतलब मैं समझ सकती हूँ आपकी बात और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ये जो आपके साथ हो रहा है ना, ये ज़्यादा सोचने की वज़ह से हो रहा है और इंट्रोवर्ट हैं आप थोड़ा उसकी वज़ह से हो रहा है। देखिए इंट्रोवर्ट का हम नहीं कर सकते कुछ क्योंकि अ, इंट्रोवर्ट ऐसे लोग भी होते हैं जो कम बोलते हैं पर उसके बाद भी वो चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं। वो ज़्यादा सोचते नहीं हैं और आपका मेन चीज़ ज़्यादा सोचने का है कि आपको ये लगा ज़्यादा सोच लेती हैं आप कि इस चीज़ का नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा आपके ऊपर। इस चीज़ का सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा, आप उससे ज़्यादा नकारात्मकता का सोच लेती हैं। जिस वज़ह से आप डर जाती हैं, आपके मन में ऐसी भावना आती है पता नहीं मैं अगर ये करूँगी तो क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना एक एक चीज़ कर सकती हैं आप कि आप ना थोड़ा-बहुत मतलब कोशिश कीजिये कि आप ज़्यादा ना सोचें। अगर आप कुछ चीज़ करना चाहती हैं तो आप बोल दीजिये कि मुझे ये करनी है। मतलब जैसे अगर आप किसी जैसे आपने ऑफ़िस का बताया आपके आसपास जैसे कुछ ऐसा कुछ टॉपिक चल रहा है जिसमें आपको लगता है कि आप सुझाव दे सकती हैं, तो आप दे दीजिए सुझाव। देखिए, कोई ऐसा नहीं सोचता है देखिए वो भी चाहते हैं कि आप उनको कोई सुझाव दें और अगर आपका सुझाव अच्छा होगा ना तो आपकी तारीफ़ भी होगी एक तरीक़े से। आप सकारात्मक ज़्यादा सोचिए कि अगर आप जैसे उस चीज़ में कुछ सुझाव देंगी, तो अगर आपका सुझाव अच्छा है, आपको लगता है आपका सुझाव अच्छा है, अपने ऊपर आप विश्वास रखिए। आत्मविश्वास होगा आपके अंदर तो आप आत्मविश्वास के साथ जब जवाब देंगी तो आपका जवाब भी उस तरीक़े से ही दर्शाया जाएगा और आपका जवाब से लोग ख़ुश भी होंगे। देखिए, मतलब मैं तो यही कहना चाहूँगी और मुझे लगता है कि आप इस तरीक़े की छोटी-छोटी चीज़ें अगर आप अपनाती हैं, तो हो सकता है आपके जीवन में बदलाव आए। लोगों के बीच में जो आप ज़्यादा सोचती हैं और नहीं बोल पाती हैं वो भी आप कर पाएँगी। आपको बस अपने ऊपर विश्वास रखना है, आपको घबराना नहीं है और आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। बस आपको ये सोचना है कि आपको अगर कुछ लगता है आप बोलना चाहती हैं, तो आप बोल दीजिए बस। जी।
जी। जी। उ, जी। हुँ, हुँ। जी। जी, जी। जी। हुँ। हुँ। जी। जी। ए हुँ। हुँ। जी। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। जी। जी, मैं आपकी बात को समझ गई हूँ। और मुझे मुझे भी आपकी बातें सुन के ऐसा लगा कि मुझे सच में अपने आत्मविश्वास पे काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर अब नहीं करूँगी तो अ, कब करूँगी। तो अ, जी मैं समझ गई हूँ आपकी बात और अ, आपकी बात सुन के ऐसे थोड़ा-सा मोटिवेशन आया है कि हाँ, एक कोशिश तो कर ही सकते हैं बदलने की ओर। तो अ, बहुत-बहुत धन्यवाद आपके सुझाव के लिए और मैं ज़रूर कोशिश करूँगी बदलने का।
बिल्कुल। म जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।